اللي هي حتة اختلاط ال ال ال آمم ال الجَرَس اللي هو بيدَخّلوا الجَرَس في الموضوع ده بتبقى شيء مُبهِر بالنسبة لي، وفي نَفْس الوقت كان فيه ومُبهِر للمُشاهِد مع المشهد نَفْسُه اللي هو وهو بيحلم بيدَخّل صوت الجَرَس في الموضوع ويدَخَّل آآ، أصوات ناس بتبقى في الخلفية كده، لأ، الموضوع كان حلو جدًا في الجزء التاني.
امم. امم. بيربُط ذِهن المُشاهد بصوت مُعيّن ب ب ب بمشهد معيّن.
هو بيدَخَّلُه في الحِلم، بيدَخَّلُه بالف ف في الحِلم نَفْسُه، آه آآ، الجزء التاني طبعًا هو ياخدُه آآ، أغنية أمازيغية، اللغة الأمازيغية يستعملها في ال في الموضوع برضه دي كانت حاجة وخصوصًا إن ال ال الأمازيغ نَفْسُهم مرتبطين شوية بحتة الروحانيات، آه، الروحانيات والكلام ده كُلُّه، ففي ارتباط شوية فكان أعتقد إن هو كان إختيار موفَّق.
أيوه، بالضبط. إمم. آه. مشهورين بالسحر. جميل، نرُوح بقى للحتة بتاعة الجزء التاني، عتابك على على النجمة يعني أنت أ إيه، إيه المشكلة بالنسبة لك؟ ليه شايف آآ، إن كان فيه مشكلة إن هُم يجيبوا هند صبري مثلًا؟
بُصّ، كان الموضوع يبقى أحسن كتير تبقى آآ، ممثلة غير معروفة، تبقى حالة لسِتّ غير معروفة، مش معروفة لدى المش يعني هند صبري رغم إن هي متمكِّنة جدًا في التمثيل وليها أدوار عالية جدًا، جدًا تمثيليًا، بس كان المفروض ال ال ال الCharacter دوَّة أو البطلة في ال في الفيلم دوَّة تبقى أقل شوية في الجرعة التمثيلية، يعني هي مثّلِت بزيادة عن اللزوم، أفقَد الموضوع واقعيتُه.
آه، كنت لسة هاقول لك، هي حَبَكِت الموضوع أوي، آه.
آه، ب بزيادة عن اللزوم، يعني هي عايزة تقول للناس إن أنا باعرَف أمثِّل أوي، ولأ والله إحنا عارفين إن أنتِ عارفة تمثّلي جدًا، كان الموضوع يبقى أهدى شوية آآ، مع هند صبري أو يختاروا بطلة أقل شوية في ال في ال في ردود الأفعال قُدّام الكاميرا.
<laughs>

آه، طبعًا أكيد آآ، طبعًا عجبني في الأ في ال في الفترة الأخرانية فيلم الفيل الأزرق، طبعًا بالجزئين الأول والتاني، آآ، بس الج هي الجزء التاني عمومًا حلو مش وِحِش، بس أنا بالنسبة لي الجزء الأولاني هو القصّة اللي فيها الإبهار، اللي فيها آه التطرُّق ل ل لل للنوع ده من ال من القضايا اللي هي حتة آآ، الجِن والعفاريت عشان طبعًا ما ما فيش نا يعني في ناس كتير مش مؤمنة إن قد يحصل حاجة زي كده في ال في ال في الزمن دَوَّة، ف فطبعًا ده كان إن حد يتكلم في الموضوع ده طبعًا أعتقد أحمد مراد آآ، كان موفَّق جدًا إن هو يعمل الموضوع دَوَّة والسيناريو بتاعُه صراحةً كان حلو، ناهيك بقى على الموسيقى التصويرية، الت الموسيقى التصويرية دي حاجة تانية.
إيه هو بقى؟ إمم. آه. كانت البداية بقى. مضبوط. في في أ في أفلام بيتهيأ لي جابِت جابِت موضوع الجِن، بس مش بالشكل أو بالحَبْكَة ال الدرامية، وزي ما أنت بتقول الموسيقى التصويرية زي الفيل الأزرق، صح كده؟
آه طبعًا، كان في أفلام زمان بقى كانت كان في فيلم لعادل إمام كده اسمه الإنس والجِن، كان عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي، آه آآ، مأ يعني آه، هو كان بيدّيك حالة بس في نَفْس الوقت مش بيدّيك آآ، ال ي طبعًا ال ساعِتها المؤثّرات البصرية كانت قُ يعني آآ، بسيطة جدًا، جدًا على قدّها جدًا ومش عارف إيه، فهو كان إجتهادات، كان في فيلم تاني عامل برضه آآ، في الفترة دِيَّة كان فيلم اسمه التعويذة، كان يسرا وعزت العلايلي على ما أذكُر، ده كان فيلم الموسيقى التصويرية بتاعتُه كانت مرعبة، وحاجات بقى كده و والطيور اللي بتمو والحاجات دي، فكان مدّيك المُخرِج كان أعتقد كان ع علي بدرخان تقريبًا، يعني لا أذكُر بالضبط، بس هو برضه أبدع فعلًا في الحتة دي.
مضبوط. على قدّها شوية، آه. بس ده كان وقتها، ده كان وقتها، لكن دلوقتي و مع التطوّر اللي إحنا في يُعتبر الفيل الأزرق زي ما أنت بتقول هو مكتسِح، وخصوصًا القصّة نَفْسها.
ده كان وقتها. طبعًا، كانت أنا أعتقد الفيل الأزرق يُعتبر أيقونة، أو اللي هو ابتدى يفتح المجال ل ل لحاجات تانية، ال الجزء التاني عمومًا، أنا كان عتابي فيه شوية إن هو آآ، إن تدخّلت فيه نجمة زي هند صبري مع احترامي ليها جدًا، جدًا، جدًا بس في نَفْس الوقت
إحنا إحنا بس قبل ما نخُش ما نخُش على الجزء التاني، أنا عايزك أنت في حتة كده سقّطناها بتاعة الموسيقى التصويرية، دي دي شدّتني أوي آآ، قُل لي الموسيقى التصويرية بتاعة ال الجزء الأول إيه اللي عَجَبك فيها؟
إمم. آه.